Ừ, đúng, đúng, chính xác rồi lấy gì ăn, rồi con cái lấy gì đi học. Đó, thành ra đôi khi, ơ, mấy người đó cũng, gọi là sao, cũng khổ sợ lắm á nha, không phải, gọi là, hổng phải, gọi là, thoải mái đâu.
Đúng <laughs> ờ, ờ, đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ta nói chắc tui nghĩ là nó bị mắc bệnh hông, bị mắc cái bệnh ơ, bị mắc cái bệnh thích xài, ờ, tiêu hao gì, xài xài hoang phí á. Cái tính xài hoang phí á nên thành ra bị áp lực về tài chính là cũng vậy đó. Ừm, ờ.
À, hông hổng phải hổng phải bệnh đâu, chưa bệnh đâu nhưng mà, kiểu, là sao, thói quen, thói quen. Hiểu hông? Ừm.
Rồi, thì thì cái này cái thói quen này <chuckles> hên xui quá, kiểu, bây giờ bây giờ có có thói quen cũng phải sửa, đúng hông? Chứ tại vì cái năng lực của mình làm đâu có nhiều đâu, cái cái năng lực mình tới đó thôi mà mình xài nhiều hơn thì, nói chung hổng có lợi, đúng không?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, đúng, đúng rồi. Đúng, đúng, làm sao? Cái kiểu, giống như là, có thể nha, một một lần, hai tháng, 2 tháng người thân có thể giúp đỡ mình. Nhưng mà rõ ràng nếu mà cứ cứ cái thái độ đúng, đúng, chính xác. Rồi thì ai đâu mà có thể giúp đỡ mình hoài được. Có thể nha, có thể một số người họ sẽ tìm tới cái nh cái việc mà vay á, vay đi vay đi vay tiền. Ừm, ừm, ừm, đó, đó, đúng rồi, rồi đi vay c kiểu là, vay một số cái công ty tài chính, tín dụng, rồi nặng lãi đồ đó, thì rõ ràng là vay để mà trang trải trước đi, rồi cứ xài xài rồi bị bị hụt bị hụt rồi cứ vay chỗ này đắp chỗ kia, vay chỗ này đắp chỗ kia thì thành ra bị-bị càng ngày lại càng bị áp lực tiếp.
Ừm, đó. Ừm, ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đồng ý, đồng ý, nhưng đâu có ai giúp đỡ hoài đâu, đúng hông? Ừm, ừm. Chính xác, chính xác. Ừm. Đúng, đúng, à, đà, đúng, đúng, ý kiến rất là hay nha! Ừ, giống như, ơ, cho vay nặng lãi đó, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ồ. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, ừm, ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Đúng, đúng, chính xác. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng nha, kiểu, giống như là đúng rồi, mượn ban đầu mục đích chỉ là mượn có chút chút thôi mà tiền lãi cộng vô tùm lum hết trơn rồi cái thành ra vỡ nợ hông hông có đủ khả năng chi trả đó. Ừm.
Ừm. Đúng, đúng nha. Chính xác, ờ. Ừm. Chính xác nha, mà mình thấy đặc biệt là những bạn trẻ ngày nay á đôi khi họ họ, giống như, họ có cái thói quen là tiêu xài hơi là phí á. Ừm, chính xác, chính xác, chính xác. Đó, đó, đúng.
Ừm, ừm, ừm, sao, sao? Đúng, đúng, đúng, giống như, à, bắt trước trending gì đó, kiểu, giống như, mua trước rồi xài s ờ, ờ, m mua để xài rồi xong rồi không có lo đến kiểu giống như, người có có đủ khả năng chi trả hông á. Ừm.
Ừm, ừm, ừm. Trả, đó, đúng, đúng, đúng, đúng, kiểu, cứ xài trước đi, lúc này cần thì xài trước đi. Còn cái việc trả đó thì tính sau, từ từ giải quyết tiếp. Ờ, đó, đó. Ừm, ừm, thì nó nó sẽ hay hay gây ra cái tình trạng, gọi là gì, lúc đó sẽ bị áp lực bị bị căng thẳng á, ừm.
Đúng, đúng, đúng, chính xác nha, đồng ý nha, ý kiến rất là hay nha. Ừm, hiểu, hiểu, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, đúng, hiểu, hiểu, hiểu, đúng, đúng, đúng. Kiểu, giống như, ơ, thì nãy giờ là bạn có đề cập là, kiểu, giống như là mua đồ sang sang xài xịn mua đồ xịn xài xong, mà mình nghĩ nó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi á, mà tới lúc cái cái xong cái cuối tháng phải chạy chỗ này, chạy chỗ kia, đặng kiểu, giống như, mượn mượn chỗ A qua chỗ B, rồi từ chỗ B qua chỗ C ha, ờ, cái hồi cái cái lúc nào đó thành con nợ con nợ gì lâu dài hông biết luôn ha. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, đó, đó, chính xác. Ừm. Đúng, đúng, đúng, ừm. Đúng, đúng rồi nha. <chuckles> Để trả, để trả, ờ, đó, đó, đó, đó, chứ chứ ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, kiểu là sao, à, tháng này á, phải trả là 2.000.000 ở chỗ A mà hổng có tiền thì phải đi vay chỗ B để trả cho chỗ A, xong cái đó, đúng rồi.
Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi, phải đúng, lại thêm lại thêm lãi nữa, còn chưa h mà cái đó hông biết có tiền lãi hông nữa chớ, ừm.